Kesinlikle oluyor çünkü seyahat ettiğinde, eee, seni hiç kimsenin tanımadığı yerlere gidiyorsun aslında ve eee, emm, ön yargılardan tamamen azade olarak, onlardan kurtularak, emm kendin gibi davranabiliyorsun biraz daha. O yüzden, ııı, yani hayatımın çok önemli bir, eee, hayatımı çok değiştiren bir şey benim için seyahat etmek. İstersen anlatayım. Emm, ben, eee, i ilk sanırım o 20 yaşındaydım. Eee o zamanlar şey vardı. Aslında buradan konuyla ilgili bir şeye bağlayacağım. Eee, ilk seyahat anı veya seni çok etkileyen, eee, seyahat deneyimin diye düşünürsek eğer emm, m benim ilk tek başıma seyahate çıktığım zaman, eee, yurt dışında İspanya'ya. Eee, o zamanlar, emm, şey vardı. Eee, bir ülkeye gidiyorsun, o ülkede 1 ay kadar çalışıyorsun aslında. Şimdinin Work and Travel'ı gibi ama kamp kampta kalıyorsun. Eee, tek başıma gitmiştim. Eee, aslında çok küçükmüşüm şimdi geriye dönüp baktığımda ama beni öyle bir açmıştı ki o seyahat, eee, ailemle de çok seyahat ederdim ben. Annemler seyahat etmeyi çok severler ama bunu tek başıma yapmak b yani, emm, kendime çok çok güvenmemi sağlamıştı. O yüzden beni en çok etkileyen seyahat deneyimim buydu. Çünkü eee, biz, eee, Barcelona'ya gitmiştim. Orada Alman bir kızla buluşup, eee, kampın olduğu yere gitmiştik. Kamp da böyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde, eee, ve yani, benim için inanılmaz bir maceraydı. Çünkü şöyle şeyler olmuştu: Emm, trene bindik. Eee, bi bir yerde belli birileriyle buluşacağız. Sonra trende yanlış yerden indik. Sonra o trene hareket eden trene geri atladık. Kocaman sırt çantalarıyla filan, böyle. Hı hı. Senin için böyle bir hey heyecanlı veya unutamadığın bir seyahat deneyimin var mı?
Evet. Evet. Evet. Evet. Tabii ki, tabii ki. Hı. Evet. Hıı. Evet. Hı hı, hı hı. Evet. Ya. O kadar. Çok güzel. Hı hı, hı hı. Evet. Evet. Hı hı, hı hı. Çok güzel. Hı hı, hı hı. Ya. Çok farklı A, inanmıyorum bak. Çok Evet.